Ты знаешь, у меня последнее время, м, я так потихонечку сейчас выползаю из такого большого выгорания эмоционального, а. Ну, мне кажется, что я из него выползаю, так, по крайней мере, по каким-то признакам. Вот, но период был достаточно долгий, то у меня было просто 3 работы. Я вообще только работала и спала, мне кажется. Ну, и там иногда ещё что-то ела, а, и вообще ничего ничем больше не занималась, потому что, ну, просто не было сил и вообще желания что-то ещё делать. Хотя, в общем, на самом деле у меня раньше было много хобби, которые мне очень, э, много давали, да, какие-то очень ресурсные для меня вещи. Но вот, а, <sighs> собственно, с тремя работами ни на что не было сил, но я как бы сократила количество работы. Щас так потихонечку начинаю, а, выползать, у меня появляются какие-то силы, но ты знаешь, мне вот очень сложно, мне бы хотелось в перспективе вернуться к тому, что мне нравилось, тому, чем что давало мне, а, хорошее настроение, да, и как-то вообще меня радовало. А, но вот мне не заставить себя, знаешь, у меня такое ощущение, что м, ам. Ну вот я, э, как бы попробую опять этим заняться, а оно не будет меня так радовать, вот, и зачем тогда оно вообще? И вообще, жизнь- боль, ну, ты знаешь, какие-то такие мысли, а, вот, а стоит ли вообще оно? Но, а, собственно хол да, мне нравилось, вот, гулять и фотографировать, а, на прогулках какие-то, а, вещи, а, да. И такая была собственная маленькая домашняя коллекция этих фотографий, всё время пополняющихся. Ну, вот такое хобби, в общем. А, и вот я в каких-то таких смешанных чувствах по этому поводу, что вроде мне хочется к этому вернуться, а, но вроде как вот мне, как-то, знаешь, э, тревожно и не знаю, а стоит ли вообще опять, а, действительно ли оно будет так прекрасно, как было когда-то. И вот что-то я в каких-то таких сомнениях, вот, может быть, ты мне поможешь с этим, а, разобраться, ну хотя бы вообще немножко как-то поговоришь со мной об этом.
Мгм. Ну, вообще, я чувствую, что у тебя какой-то такой сложный период в жизни, потому что действительно, вот это выгорание, и потеря интересов, ну, это, э, тяжёлый такой период, а, который щас у тебя происходит. И как-то тебе его нужно пережить, чтобы вернуться к нормальной жизни, к прежней, когда были твои хобби, которым ты радовалась. Ну, как-то, м, нужно эту проблему решить. Ну, и я постараюсь, э, по мере сил тебе помочь в этом. А вот скажи, пожалуйста, вот то, что ты чувствуешь, что у тебя
Мгм. Мгм.
пропал интерес, да, вот даже к своим хобби, и, м, это вот, э, когда началось, м? Ты заметила, в именно в какой период это получилось? Когда у тебя вот, на началась, э, такая жизнь с тремя работами, с недосыпом?
Ну да, я думаю, что, ну, то есть, я ещё какое-то время, знаешь, там, пыталась барахтаться и вообще как-то ф всё же пыталась, знаешь, этот-то work-life balance, да, вот этот баланс между работой и <chuckles> жизнью, но работа безоговорочно победила, к сожалению. И да, но это вот, наверное, где-то я около, в а, сейчас скажу, полгода я, да, вот в таком режиме, когда ну, это просто знаешь, по сути, такой режим выживания, где ты просто реально, ну, ни на что вот нету вообще сил. Я просто сдалась, я перестала бороться, и вот, в ну, просто да, как бы вот там, как-то, как-то я н существовала, но, вот, ну, у меня щас с стало побольше свободно времени, мне хотелось бы, а, вообще, как-то немножко, э, баланс этот выровнять в сторону, м, ня, ну вот того, что мне приносило радость, э. А вот, но мне как-то, знаешь, ся не заставить, что ли, к этому вернуться. Не, не понимаю, почему.
Мгм. Мгм. Мгм. М. Мгм, но вот сейчас как ты чувствуешь, у тебя всё-таки, ну, как-то уровень твоей энергии поднимается? А, может быть, как-то улучшается сон, я не знаю, появляются всё-таки какие-то интересы к чему-то, или ты всё ещё чувствуешь вот прям такой вот, э, период у упадка с сил?
Ну, ты знаешь, мне уже гораздо лучше по сравнению с тем, что было. Да, я стала высыпаться, вот. То есть, ну я иду, вот, на как бы знаешь, как это сказать, иду на поправку, скажем так. То есть я чувствую, что я потихонечку восстанавливаюсь. Вот, но, может быть, просто не так быстро, как хотелось бы, не знаю, э, вот, но в какой-то по позитивный процесс, да, происходит. Чувствую я себя лучше по сравнению вот с этим полугодовым периодом.
Мгм. Мгм. М, мгм. Ну, это уже хорошо, да, что ты всё-таки чувствуешь, что как-то энергия к тебе возвращается. А вот ты сказала, что ты любила гулять и фотографировать, но боишься снова возвращаться к своим хобби, потому что боишься, да, разочароваться, что ты, ну, тебе не захочется снова заниматься этими делами. Ну, а вот ты пробовала просто выйти на прогулку? Даже не фотографировать, но а просто пойти погулять? Э, сейчас, может быть, э, ну, не погода н не такая приятная, может быть, как летом немножко холодно, но если ты оденешься тепло, м, осень это тоже достаточно приятное время года. Может быть, ещё есть какие-то разноцветные листья, красивые деревья. Может быть, тебе это как-то тоже придаст какой-то силы? Не выходила ты на прогулку?
Мгм. Да-да-да. Эм, ты знаешь, ну, я какие-то маленькие какие-то делаю, да, такие перебежки, но так вот, чтобы полноценно. Погода меня не пугает, я, в общем, люблю любую, там, погоду. Вот, но, а, то есть ты имеешь в виду, в смысле не бросаться сразу вот, а, в эти в прогулки, а как-то постепенно, да, что ли, вот, начинать хотя бы просто гулять, да, я правильно понимаю?
Мгм. Да. Да, без фотоаппарата, вот, без, э, без, съемок. А может быть, постепенно, например, несколько раз ты сходишь, э, и ничего не будешь снимать. А потом, когда почувствуешь, что тебе эти прогулки нравятся, ты можешь взять с собой, м, свой фотоаппарат, которым ты снимала. Но не обязательно заставлять себя снимать. Если захочешь, вдруг, вдруг увидишь, например, какое-то, какое-то место, которое тебе вот захочется, да, м, эм, оставить в памяти, и, м, как-то вот даже себя не заставляя, возьмешь тот фотоаппарат и сфотографируешь. Возможно, так потихоньку, не заставляя себя, ты вернёшься к этому любимому занятию.
Мгм. М, ну, ты знаешь, кстати, мне нравится эта идея, да, потому что, мне кажется, я как-то, а, вообще, у меня какие-то очень, а, ну как, завышенные, что ли, очень ожидания вообще были от этого хобби. Я понимаю, что, н ну, вот, наверно, знаешь, меня пугало, да, что вот сразу, как бы, какое-то давление такое, что вот если я уже вышла на прогулку, то всё, да, мне надо фотографировать, мало того, мне надо, вот надо получать от этого удовольствие. Да, я щас вот так себя слушаю, думаю, но это же, ну, как бы, противоречие такое, потому что.
Мгм, мгм. Ну, н, э, н-да, "надо получать удовольствие"- это такая какая-то фраза странная, <chuckles> потому что вроде бы как бы удовольствие, <chuckles> получают без, э, какого-то насилия над собой, да, когда, ну, само получается. Ну, вот скажи, у тебя ведь Да, говори.
Вот да, да-да, да-да. Вот, да, видишь? Мгм, ну да, вот-то, то есть, да, действительно, вот я просто щас, когда с тобой разговариваю, я как-то, знаешь, как будто со стороны это вообще услышала и такая: "Ну, понятно, да, почему я туда не хочу идти", потому что оно, как бы, надо, да. Вот твоя идея про просто пойти погулять и ну, не совершенно, да, не не ожидая там ничего от себя, нам вот мне очень, а, мне очень подходит, да, мне кажется, это то, с чего я точно могу начать. Ну потому что я просто люблю ходить. Это просто, может быть, да, вот такое удовольствие- просто походить, да, ничего и больше не делая. Мгм.
Мгм. Мгм, мгм. Ну, да-да, э, это же тоже приятно. И, может быть, знаешь, например, если ты пойдёшь на прогулку и, м, возьмёшь с собой друзей или, может быть, кто-то из твоих близких с тобой пойдёт, и вдруг, и ты возьми с собой фотоаппарат на всякий случай, потому что вдруг кто-то из них скажет: "А давайте сфотографируемся все вместе, а вот cмотрите, какое красивое место". И вот тут ты тоже как бы без всякого насилия над собой, без каких-либо ожиданий. Ну вот, начнёшь потихонечку фотографировать.
Мгм. Ну да, да. То есть, так это, не просто, не сразу, да, в это врубаться, как бы, там-там профессионально, да, а просто вот так вот постепенно. Да, мне, знаешь, очень нравится идея просто пойти, там, с подружками, например, погулять, а, куда-то, да, там, а, вообще без повода, ну, просто вот, да, там, поболтать. И да, действительно, м, меня, кстати, обычно хвал ну хвалят, да, девчонкам очень нравится, как я их фотографирую, вот, и они меня просят.
Да, да-да-да. Мгм. Да. Ну вот, тем более, тем более, наверняка они ведь тебя попросят снова сфотографироваться, пын потому что обычно девочки любят фотографироваться. <laughs>
Мгм. М-да, девочки любят, да. Это правда.
<laughs> Ещё, знаешь, ну, всё-таки вот, чтобы как-то этот период восстановления, может быть, даже прошёл быстрее, ну, не забывай и о том, что нужно высыпаться как следует, что, в общем-то, нужно и питаться хорошо. Возможно, нужно позволять себе даже немножко чаще есть какие-то, ну, какие-то вкусняшки, да, которые тебе нравятся. Ну так, немножко себя баловать, да, чтобы вот и как-то энергия появилась и какая-то, ну
М.
радость, да, от жизни, чтобы ты её почувствовала.
Мгм, мгм.
То есть, э, ну, какие-то такие делать приятные вещи, ам. Я думаю, что так и энергия вернётся, и ты забудешь про этот период выгорания быстрее. И вот займешься своими хобби любимыми. Ну, как-то вот, не ну короче, нужно так делать, чтобы ты
Мгм, ну такс
помнила, м, а, помнила о себе, да, весь этот период. Просто можно на себя больше, больше на себя обращать внимания, на саму себя.
Мгм. Да, слушай, это прям вот очень мне нравится, вот эта фраза, потому что у меня действительно было ощущение за вот эти полгода, что я как будто вообще себя потеряла, что я просто как некая функция, знаешь, которая как робот, который только работает и, и там иногда, знаешь, как это выключается из сети, да, когда спит, потом опять утром включается и опять идёт работать. Это вообще, это не я, это, ну, вообще какая-то непонятная мне была конструкция. И вот я только щас, да, к себе возвращаюсь. Мне очень нравится вот это вот обращать на себя внимание. Да, я очень, м, постараюсь, э, как-то, да, о себе заботиться и потому что мне очень хочется побыстрее восстановиться и вернуть себе свою жизнь со своими интересами, со своими радостями, мне, вот. Да, я, спасибо за то, что ты это сказала, это очень нравится.
М, мгм, мгм. М. <laughs> Мгм. Ну конечно, понимаю. Да не за что. Я очень рада, что я как-то смогла тебе помочь, э, что мы вместе вот, э, разобрали твою ситуацию и, м, пришли к каким-то выводам, да, м, чтобы быстрее этот период выгорания, ты просто его забыла, как будто его и не было в твоей жизни.
Мгм. Мгм, ну да, и сделала правильные выводы, что так больше не надо. <laughs> Да, спасиб
М-да, дага да. Конечно-конечно.
Да спасибо большое, что ты со мной поговорила. Мне действительно очень помог этот разговор!
Пожалуйста, обращайся еще, если будет необходимость.